Sim, com certeza.
Se você quisesse construir sua vida aí, né, mas, eh, olha só, eu acho, assim, startup é uma é um ponto de interrogação, né, porque você mesmo falou, você não sabe se, né, qual que é o futuro dela, se você faz ela crescer bastante e vende ela, né, por um bota na roda, por um e e recebe um valor, é é, incrível, né que que, acho que pode fazer sua vida, né, ou se você vai ter que ficar botando ainda dinheiro nela até você chegar nesse ponto, né.
Uhum. Sim.
Eh, você falou, né, comprar um apartamento na França, depois você ter que voltar pro Brasil, eu acho que isso é o maior tiro no pé do mundo, por que? Como é que você vai mandar dinheiro do Brasil pra França, sendo que o câmbio é uma das coisas mais instáveis que existem, né.
Exatamente, não, e é e é e é por isso a incerteza, porque, assim, vamos supor, né, tu ah, acabei de pular, assim, 10 anos pra frente, <laughs> viajei no futuro, 10 anos, daqui a 10 anos, estou na França. Se eu não comprar o apartamento agora, imagine 10 anos, vezes esses 800 por mês. É o dinheiro de 2 apartamentos praticamente, quase 2 apartamentos. É jogado no lixo
Tá, va vamos lá, 10 anos pra frente. É um Jogado no lixo, né. Jogado no lixo, não, eu eu uhum.
só que aí é, exatamen então essa que é a a incerteza aí, sabe.
É. É é é é <laughs> eu ia te fazer uma piada, mas é, bem "quem nasceu primeiro, ovo ou galinha", né.
<laughs> Exatamente, exatamente.
É mais ou menos isso. Olha, mas eu acho, assim
Tá.
trabalhar num cenário incerto, daqui a 10 anos é muito é muito é muito arriscado porque, assim não dá pra dar um tiro certeiro e num num num cenário tão hã, tão amplo, entendeu. Eu acho que você tem que meio que pensar a curto médio prazo, né. Eu acho que você tem que botar aí objetivos. Vamos falar da sua startup, né, você falou que ela tá super crescendo, que tá dando tudo certo, eu acho que, assim, hã, foca a sua energia, né, em fazer com que esse business dê certo mesmo, né, até porque vocês podem aí depois vender essa empresa a a um preço, né, ah, até milionário, né, não sei qual que é o ramo que você tá, mas, assim, eu acho que, eh
Hum. Tão amplo, assim, né, que é tão longo prazo. Tá. Certo. Sim. Uhum.
é super possível aí você fazer esse business dar certo e depois até, ou tocar ou ou ou vender, ah